あ。なるほど。じゃあ、あのその、朝朝日を浴びるっていうのは、あのどれぐらいですか？あの、外に出なきゃいけないのか、もうカーテンを開けるだけでいいのかって、どういうどの辺ですか？その辺は。
あの極論から言うと、なんかカーテン開けるだけでも大丈夫っていうのは書いてあったりするんですけど
はい。 あ。 そうです。はいはい。
うん。僕の場合は、あの普通に庭があって、庭の水やりとかもするので
あ。 なるほど、はいはい。
はい。その時に、ま、自然と5分ぐらいは、あの朝日を浴びることになるので。
あ。いいですね。はいはい。
はい。うん。僕は直射日光を浴びてます。
あ。ま、それが多分一番効果的っていうか、っぽい感じですよね。
うん。だと思います。はい。
あ。その外にま、あの何ですか、直射日光は当たる時は、あのどんぐらいの時間を意識されてるとかあるん
あの、だいたいあ、もう最低5分ぐらいは僕は浴びるんですけど。
あ。はい。
ま、大体外でちょっとしたことをしていると、大体15分ぐらい外にいることになるので。
あ。